ประมาณนั้น ก็หนุ่มเหนือก็ลุกประมาณเนี้ยค่ะ ต้องขาวตี๋ ตาตี่ ลูกครึ่งจีน ลุกครึ่งใจ ลูกครึ่งเอา เกาหลี อะไรก็ว่าไป
อะฮะ อา แล้ว แล้วยังไง แล้วหนูเคยได้คบแบบว่าผู้ชายพวกนี้บ้างไหม?
<tsk> แต่สิ่งที่มันมาเปลี่ยนสไตล์ครั้งใหญ่เลยเนี่ย คือหนูเนี่ยนะคะ ตอน ป. 6 เนี่ย หนูไปแอบชอบเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยจีน ตี๋มาก ตรงสเปกมาก คือหนูชอบเขามานานมากเลยแหละ หนูชอบเขาแบบ <tsk> หลายปีอะ แต่ อ เป็นแบบแอบชอบ เฮ้ย เวลาวนโต๊ะ เวลาครู รู เขาวนโต๊ะในห้องเนี่ยอยากจะนั่งข้างเขาจังเลย อย่างงี้ เออ
ขาวตี๋ไหม? อา นี่ตรงสเปก อา คือเป็นเพื่อนในห้องเหรอ?
ถูกต้องค่ะ เป็นเพื่อนในห้อง
แล้วยังไง แล้วหนูแบบว่าได้มีแสดงท่าทีอะไรให้เขาได้รู้ไหม? ว่าฉันก็ชอบเธออยู่นะ อย่างงี้
หนูก็จะชอบแบบว่า เอ่อ เวลาเข้าแถวไปล้างมือ หนูก็จะชอบจองที่ให้เขา ก็บอกว่า "มาอยู่ มาอยู่หน้าเราสิ หนูจะได้ล้างมือก่อน" นี่ <chuckles>
<laughs> นี่ <laughs>
<laughs> เราก็เป็น
แล้วทำกับคนอื่นแบบนี้เปล่า? หรือว่าทำชัดเจนเลยว่าทำให้เขาคนเดียว อ๋อ
ไม่ หนูทำกับเขาคนเดียว ทำกับเขาคนเดียว หนูก็ชอบเขา แต่ว่าหนูก็ไม่เคยได้ ส
แต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าขนาดนั้นน่ะ ตามที่หนูเล่าอะ มันไม่ต้อง ไม่มีหนูคนเดียวแน่ ๆ เลยที่แอบชอบอะ